Iya iya. Nah, itu berapa lama butuh waktu, eee, memahami, kemudian menerima, eee, dan akhirnya mau melakukan gitu, berapa lama waktu itu?
Hmm. Jadi waktu itu, mmm, sekitar, ya lumayan 1-2 bulan ya, jadi, eee, selama 1-2 bulan itu saya seperti yang, mmm, kasih artikel-artikel tentang kebudayaan, lalu ajak suami kayak ke tempat-tempat museum kayak ke keraton dan lain sebagainya gitu, untuk menjelaskan dari benar-benar akar budaya <laughs> dan cara bagaimana cara menikah adat Jawa, kayak gitu. Jadi kita harus juga menjelaskan, eee, nilai-nilai budaya di belakangnya. Jadi tidak, eee, suam jadi suami tidak salah paham gitu kayak soal mas kawin dan juga, mmm, soal waktu itu kan harus ada adat pernikahan juga. Jadi waktu itu kita menikah 3 kali, jadi, heeh, adat Jawa, lalu menikah di gereja, dan menikah di KUA. <laughs> Jadi itu semua harus diterangkan ya
Mmm. Oke. Mmm. Adat Jawa? Oh, begitu. Wah, waduh, anu ya ribet ya akhirnya ya. Tapi waktu itu posisi calon suami, ep eee, di Indonesia ya? Maksudnya bukan lagi di luar. Jadi kan nggak terlalu mak maksudnya kalau di luar kan tambah ribet gitu ya kalau harus sana-sini apa segala macam. Jadi sudah di Indonesia, agak enak gitu ngajaknya kemana-mana. Nah
Iya, karena. Betul. <laughs> Betul. Iya. Betul. Iya.
ketika keluarganya itu mengetahui, eee, diceritakan seperti itu, kemudian ada respon nggak dari keluarga ini, eee, calon suami waktu itu?
Hmm. Mhm. Iya, sep eee, kayak biasa karena, mmm, <tsk> kan mungkin mereka tidak pernah mendengar yang namanya mas kawin ya, Mbak. Kalau misalkan orang mendengar mas kawin dan lalu lihat, eee, mas kawin kita, eee, cari contohnya aja orang Batak, mas kawinnya pasti banyak sekali ya, sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Nah, dari pihak suami ya bener bener. Hewan, rumah, mobil, dan segala macam. Waktu saya sampaikan, eee, banyak tidak tidak percayanya dan bahkan, ad ada ada keluarga dari suami yang bilang bahwa saya ini adalah cewek matre dan lain sebagainya. Cuman ya
Betul. Heeh, bener bener. Mhm, pakai eee, hewan juga ya? <laughs> <chuckles> Hmm.

Iya jadi, bet eee, butuh waktu ya, untuk, eee, penyesuaian antara orang tua ya Kakak, eee, dengan ini yah, eee, suami ya? Kalau boleh tahu sudah menikah berapa lama, Kak?
Butuh waktu, ya? Mhm. Betul, hmm. Mmm, 9 tahun.
Oh sudah lama ya? Dan itu masih masih, orang tua masih belum bisa, benar-benar apa eee, apa ya istilahnya ya, a akrab gitu, belum ya?
Sudah lam iya, heeh. Belum, karena keterbatasan itu apa, bahasa itu tadi. Ya karena se kita kan kebanyakan tinggalnya di luar negeri. Jadi, kalau mau praktek bahasa Indonesia, juga agak susah juga. Karena nggak ada yang diajak praktek selain saya di rumah. Nah, jadi ya suami, eee, keterbatasan bahasa. Tapi kalau suami ke kakak saya, dan adik saya, eee, bisa nyambung. Cuman kalau untuk ke orang tua masih belum.
Bahasa tadi? Mmm. Mhm. Mmm. Iya ya ya. Iya jadi hanya sekedar kayak formalitas, gitu ya. Ketemu habis itu mungkin, eee, apa heeh. Salim, asbis itu udah, gitu ya ya udah nggak karena nggak bisa komunikasi, gitu ya. Ya komunikasinya dengan saudara mmm, gitu ya, "ayo makan". <laughs> Iya ya ya. Oke. Ya, eee, ada nggak, eee, di saat menjalani, ini ya, eee, kehidupan hari-hari di rumah tangga itu, eee, ada tabrakan budaya, gitu? Mmm, misalnya, eee, nggak cocok nih, nggak sreg gitu misalnya. Ada nggak, sempat ke seperti itu?
Mmm. Iya, cuma bilang how are you, gitu. <chuckles> Udah. iya. Mungkin nawarin makan aja. Atau pakai bahasa tubuh. <chuckles> Pakai bahasa Iya. Mmm, ada dan, mmm, jadi kalau di luar negeri itu, di sini kalau misalkan anak, mmm, usia 17 tahun, itu udah dianggap sudah akil balig. Di sini, anak usia 17 tahun itu, sudah boleh bekerja.
Mhm.

Boleh ,justru, anak 17 tahun kalau sudah bekerja, semua itu harus mmm, s mandiri. Jadi, harus kayak ya, udah kamu keluar dari rumah, kamu hidup sendiri, dan lain sebagainya. Kita udah lepas gitu, ya. Ya, karena anak saya ketiganya wanit eee, cewek-cewek semua. Jadi, ada budaya yang harus ditolerir. Jadi, kalau misalkan di Indonesia kan, kalau orang Jawa ibaratnya, ya. Eee, anak cewek kan, apalagi harus dijaga, gitu. Jadi, udah kayak yang ada diskusi, nanti kalau udah 17 tahun, eee, bolehlah dikasih kesenggangan, ya. Jangan langsung ditendang, suruh keluar, trus cari kerja. Ya pokoknya, kalau masih mau tinggal sama kita, boleh lah. Cuman, tetap ada budaya yang harus diterapkan. Kayak, mereka tetap harus membayar sewa ke ke kita gitu. Itu udah diomongin sama iya.
Ah, mandiri. Hmm. Lepas? Ya ya ya. Heeh. Betul. Jangan langsung dilepas. <chuckles> Oh ya? Seperti itu, ya? Oh! Wow. Eee, heeh.
Dan mereka mereka enggak enggak enggak protes juga.
Iya. Karena sudah budaya di sana ya? Kalau di Indonesia itu kan, Kalau tinggal dengan orang tua, ya udah. Pokoknya kalau bekerja, tinggal bantuin aja, gitu kan? Bantuin beli beli, hari kebutuhan hari-hari, gitu kan, kalau ini pakai bayar sewa ya? Wow. Seru. <laughs>
Iya. Tetap bayar. <chuckles> Benar, ya ya. Iya, bayar.
Mmm, mhm. Nah
Harus dibayar juga. Banyak juga, orang tua di sini juga yang, eee, anaknya tinggal 1 rumah, dan bayar sewa ke mereka, dan mereka mereka enggak malu, gitu. Buat mengakui, anakku bayar sewa kok, gitu.
Bayar, sewa? Mmm. Gitu ya? Jadi kayak kayak apa namanya. Eee, sudah mandiri, dan anaknya bisa istilahnya, kayak membantu kan. Kalo harusnya di luar, maksudnya keluar dari rumah, ternyata dia tinggal di rumah orang tua, ya eee, ininya ya. Kompensasi seperti itu, ya? Mmm, mhm. Nah, kalau eee, apa namanya. Dari pengalaman-pengalaman selama 9 tahun, mmm eee, kemudian, eee, dengan 2 budaya, boleh dong dikasih saran gitu. Yang praktis, gitu ya. Eee, mungkin, eee, bagi yang memang juga mengalami hal yang sama, gitu. Gimana? Di kondisi yang sama?
Kebanggaan. Iya, bener. Heeh. Iya. <chuckles> Hmm. Iya. Oke. <chuckles> Iya.